Du, sag mal, wie wichtig sind dir eigentlich reale Treffen neben Onlinekontakten für dich?
Also ist schon ziemlich wichtig für mich, denn wenn wir mal ehrlich sind, reale Treffen sind ja also Onlinedinger sind immer schön und gut, aber reale Treffen ist ja noch mal 'ne ganz andere Liga, ne, finde ich. Weil, ähm, ich finde, reale Treffen, ne, ist, äh, schon mal so 'ne Sache, wo man erstens sozial wird, und seine Freunde wieder sieht und einfach sehr viel schönen Krimskrams, aber online ist halt
Mhm.
ich weiß nicht. Also Onlinekontakte sind ja auch schon cool.
Ja auf jeden Fall, aber Äh, also brauchst du denn denn immer diese reale Treffen auch so bei jedem, äh, Onlinekontakt den du hast oder gibt es auch gibt's auch Onlinekontakte, die für dich so ausreichen ohne die jetzt auch im im richtigen Leben zu treffen?
Ja natürlich, also, ähm Also es gibt nicht je also ich möchte nicht viele Onlinekontakte treffen, aber wenn es halt mal so ist, dass ich 'n Onlinekontakt treffen möchte, dann finde ich's schon sehr wichtig, dass das so, keine Ahnung, einmal im Jahr passiert, ne? Also ich denke da jetzt so essenziell an so 'n Kollegen von mir namens Maurice. Ich habe mich letztes Jahr mal mit ihm getroffen und heute äh, ne, nicht heute. Ich meine dieses Jahr halt an seinen Geburtstag. Und dort waren wir zusammen essen und wir haben so 'n bisschen harmoniert und ich fand das eigentlich schön. Und ich finde, das ist halt auch mal wichtig, so ma manchmal so bisschen abzuschalten von diesem Online Internet und alles und noch mal so zu checken, wer eigentlich diese Person da gegenüber ist.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, also ist ja noch mal man man sagt ja auch immer Menschen können ja über‘s Internet noch ganz anders sein als wie sie im realen Leben sind, ne?
Ja, zum Beispiel heutzutage kann ein Mensch komplett KI-generiert sein.
Ja, genau. Heutzutage ist, äh, das leider Gottes auch schon möglich. Da hast du recht. Hast du denn auch 'n konkretes Beispiel wo so 'n Treffen wirklich persönlich so 'n richtigen Unterschied gemacht hat, oder vielleicht auch gar keinen Unterschied?
Ähm, ne.
Okay. Sicher? Willst du nicht noch mal darüber nachdenken?
Ja, gib mir nur mal kurz 'n Moment. Nur mal kurz die Frage revidieren, weil vielleicht, wenn ich die Frage noch mal im Kopf spielen lasse, vielleicht fällt mir‘s dann ein.
Ja, ich habe gefragt, ob du 'n konkretes Beispiel nennen kannst wo ‘n Treffen auch wirklich so 'n persönlichen Unterschied gemacht hat oder vielleicht auch gar keinen?
Ja, also ich habe mich damals dann mal mei meinen Kollegen Maurice getroffen und das war schon natürlich ‘n Unterschied, weil, ähm, er war dann halt in echt da und ich auch. Und, äh, ja, aber das Gleiche auch mit meiner Freundin. Also, ich habe mich mal irgendwann mit meiner Freundin getroffen. Das war auch sehr cool. Also sie war auch cooler als übers, äh, keine Ahnung, über‘s online.
Mhm. Ja, sehr cool ist ja jetzt, äh, na ja, so allgemein gesagt. Also, ich würde schon gerne wissen wie's, äh, wie's da auch so 'n bisschen persönlicher bei dir ist? Also, wie das dann auch emotional für dich 'n Unterschied macht.
Ach ja, also, weißt du, ähm, für mich ist es so, dass ich mich erst mal 'n bisschen, ne, verbundener fühle mit der Person, ne? Also, online kann ja jeder jeden spielen, ne, wie du schon gesagt hast, aber in der realen Person, kann also, merkt man schon die chara charakteristischen Eigenschaften sehr. Zum Beispiel, wenn eine Person sehr emotional ist und so, dann merkt man das schon. Aber bei bei irgendwie meiner Freundin ist es das Gegenteil, ne, also, wenn ich sie jetzt zum Beispiel mal, äh, ärgere übers online, dann dann fängt sie zum Beispiel schon sehr stark und sehr schnell an zu weinen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel im echten Leben passiert, dann bleibt sie da eigentlich ziemlich ruhig. Und sie meinte, es liegt daran
Ja.
weil sie halt sieht, was für einen Ton ich an den Tag lege, aber auch was für einen Gesichtsausdruck dabei herberge. Und auch dazu, ihr wenn ich bei ihr bin, indirekt mehr Liebe geben kann als über online und dass es sich dann irgendwie ausgleicht. Also, es ist 'n bisschen kompliziert, wenn man das so, glaube ich, beim 1. Mal hört, aber ich verstehe das.
Mhm. Ja, ich verstehe das auch, also 100% gerade so, in 'ner Beziehung körperliche Nähe und auch dass man dem Gegenüber
Ja, das war mir irgendwie klar, dass du das verstehst. Irgendwie irgendwie, ich wusste das.
<chuckles> dass man halt dann auch den Gegenüber, äh, ja ansehen kann während das passiert, macht ja schon 'nen Riesenunterschied, auf jeden Fall. Hattest du dann auch schon mal so 'n so 'n Treffen, wo du gemerkt hast: „Okay dieses Treffen hat jetzt irgendwie auch total unsere Beziehung gestärkt“, also, b kann freundschaftlich sein, kann jetzt auch deine Freundin sein, je nachdem wa wovon du da erzählen möchtest.
Hm. Ja, also, auf jeden Fall bei meiner Freundin, ne? Also, ich finde, das ist schon das so wichtigere Thema für mich, weil wäre wäre das jetzt das Treffen nicht gewesen, wäre es natürlich 'n bisschen blöd, ne? Und, ähm, ich sage es so wie es ist. Das hat natürlich die Beziehung gestärkt, ne? Weil wenn du halt ganz sa sagen wir, du hast 'ne Fernbeziehung und du verbringst immer nur online Zeit mit dem Gegenüber, dann ist alles schön und gut und das kann jeder machen wie er möchte. Aber ich finde, nach 'ner Zeit, ähm, verliert man sich auch irgendwo selbst. Also, bei mir war das Problem, dass ich meine Freundin zum Beispiel 3 Monate gar nicht gesehen hatte. Und dann, als wir uns wieder getroffen hatten, war ich aufgeregt, so als wäre das unser 1. Treffen. Und ich finde, daran sollte man lernen und merken, dass man das, ähm, nicht immer so wegschieben soll oder so, sondern schon, äh, hervorbringen sollte, sich öfter zu treffen und so, damit man sich au auch weiterhin an die Person gewöhnt, ne? U und nicht, dass man dann denkt: „Ey, wie war denn der nochmal drauf?"
Ja. Mhm. Also findest du das ist auch wichtig, dass man sich dann auch regelmäßig trifft und nicht, äh, ja, längere Zeit jetzt, äh, vergehen lässt, oder wie?
Also, ich finde das ist schon 'n gutes Limit, ähm, also, ne, wenn jetzt ja ma sich jemand zum Beispiel immer arbeitet und so, das ist ja völlig okay. Aber wie bereits erwähnt, 'n gewisses Limit sollte schon da sein, so von mir aus so 2 Monate, geht klar. Ähm, ja.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und gibt es für dich dann auch bestimmte Beziehungen, sei es Freunde, Partner oder auch beruflich, bei denen dir Treffen wichtiger sind als bei anderen, und warum ist das so?
Ah, ich finde ja natürlich dass es schon ein bisschen wichtiger ist, weil Naja, es ist mein Gegenüber, es ist meine es sind meine Freundin, meine Frau. Und ich liebe sie über alles.
Ja, also hundertprozentig. Kannst du mir, äh, dann erklären, warum dir das wichtiger ist? Äh, weil es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ähm, ja, zum Beispiel: „Ich habe jetzt meine Freunde kennengelernt, bevor ich meinen Beziehungspartner kennengelernt habe und deswegen, äh, sind die sind die wichtiger für mich, weil die haben mich davor schon gekannt ,und die werden auch da sein, falls es falls es nicht funktioniert." Oder so weiter und so fort. Also erkläre mir genau, warum ist dir das wichtiger?
Hm. Also das Ganze ist bei mir, mm, deswegen weil ich Also, es gibt natürlich viele Leute, die sagen:„Ja, meine Freunde über meine Freundin, weil meine Freunde waren immer für mich da!" Und so. Und ab 'nem gewissen Maße stimmt das auch, dass man seine Freunde auf jeden Fall nicht vergessen darf, aber ich finde diejenigen, die ihre Freunde über ihren zukünftigen Ehepartner bringen, echt kurios, weil im Nachhinein suchst du ja einen Ehepartner, ja? Und nicht irgendwie einer deiner Kollegen die du dann heiratest. Verstehst du, was ich meine?
Mhm. Auf jeden Fall, ja, ich verst also da das ist ja da der Punkt, ne? Also, man man verbringt ja dann sein ganzes Leben potenziell dann mit diesem Ehepartner und nicht mit seinen Freunden.
Genau, weil, wäre das Leben wirklich so kunterbunt, dass man das Leben immer mit seinen Freunden verbringt, wäre natürlich, äh, schön. Ist aber nicht wahr, ne? Also irgendwann will man auch, äh, aus diesem, ich sage mal, jugendlichem Leben rauskommen, und so das richtige Leben leben, wie unsere Vorfahren und zwar, Kinder kriegen, Verantwortung übernehmen, eine Frau haben, äh, und heiraten und sonst so. Das ist ja das sind ja Ziele von den von den durchschnittlichen Menschen, ne? Die, die hier leben. Es gibt aber natürlich auch viele, die sagen: „Ey, ich habe schon lange damit abgeschlossen, dass es nix wird.", auch völlig okay, aber das interessiert mich nicht, ne? Und, die Sache ist, wenn es jetzt so jetzt 'ne jemanden gibt, ja, in der Freundesgruppe, der sagt: „Ja, Freunde über Freundin." und so, dann wird er auch derjenige sein, der am meisten leidet. Verstehst du warum? Also ich kann das kurz erklären. Weil es wird so sein, dass, ähm, er dann höchstwahrscheinlich f so 'ne längere Zeit Single bleiben wird, ja? Währenddessen seine Freunde halt alle grow-uppen, 'ne Freundin kriegen, weniger Zeit für ihn haben. Und er er wird dann derje Verletzte sein, und sagen: „Ey Jungs, ich dachte, Bros-before-Freundin." und so. Aber die werden ihn dann sagen: „Ey, guck mal, das a d das ist alles Vergangenheit. Da waren wir Jugendliche, da waren wir Kinder. Ist doch klar, dass wir jetzt nicht mehr rausgehen und hinterm McDonald's chillen oder so was."
Mhm. Ja, erklär gerne. Mhm. Ja, 100 % da hast du auf jeden Fall recht, da muss man ja natürlich auch realistisch bleiben und, äh, für die Zukunft denken ne? Denkst du denn, das könnte dann, äh, auch, äh, in seiner ja zukünftigen, äh, Beziehung Probleme geben?
Hm.
Also ich mein jetzt
Ja, also natürlich ja, okay, ja. Geh noch mal bitte darauf ein.
<chuckles> Also also ich meine jetzt in der Hinsicht, äh, bei vielen Leuten ist das dann ja auch so, dass sie zum Beispiel ihren Partner versetzen, weil die dann lieber mit ihren mit ihren Freunden was machen. Also, i ist natürlich auch wichtig und richtig, dass man trotzdem noch seine Freunde nicht vergisst, wie du schon sagst, aber man sollte ja natürlich dann auch so 'n ge gewichte gewisses ja, 'ne gewisse Balance haben und, äh, natürlich auch darauf achten, dass der Partner dann, hm, sich nicht zweitrangig fühlt.
Genau, ja. Also, um darauf zurückzukommen, ist es so, dass ich finde, also natürlich ist es wichtig, auch mal Zeit mit seinen Freunden zu verbringen, weil ich finde, wenn man natürlich durchgehend nur Zeit mit einer Person verbringt, dann, ähm, nervt das natürlich auch irgendwann. Das ist ja auch völlig normal, wenn man sich jeden Tag sieht und jeden Tag nur miteinander abhängt und jeden Tag sich aufeinander aufm Couch ist, dann kann's natürlich sein, dass man sich irgendwann sich denkt: „Ey, Mann, ich möchte jetzt mal alleine rausgehen oder ich möchte mal was wieder mit meinen Freunden machen, andere Meinungen hören und, ähm, andere Geschichten, andere Perspektiven und so“. Das ist ja das, was Freunde bringen. Und deswegen sage ich: „Es ist sehr wichtig, ähm, da auf jeden Fall 'n gutes Schema zu haben“. Also ich sag jetzt nicht, dass ich das präferieren würde, irgendwie mit meinen Freunden abzuhängen. Genau, im Gegenteil. Also, ähm, ich finde das natürlich viel wichtiger Zeit mit meiner Freundin zu verbringen und so und das mach ich natürlich auch öfter. Aber hin und wieder gibt's natürlich trotzdem den Moment, wo ich mir denke: „Ey, jetzt möchte ich lieber mit dir, äh, zum Beispiel lieber mit mein mein mein mein meinem Kumpel chillen und so“, weil zum Beispiel
Mhm.
sagen wir, ich verbringe jeden Tag Zeit mit meiner Freundin und dann irgendwie vor 3 Monaten zuletzt habe ich mich mit meinem Kumpel getroffen. Dann sag ich: „Ey, ja, dann treffe ich mich heute mal mit meinem Kumpel“. Und wenn meine Freundin da kein Verständnis hat, dann weiß ich auch nicht, ne, kann sie halt eigentlich auch mal, weiß nicht, sich einfach mal reflektieren.
Mhm. <chuckles> Ja ich verstehe auf jeden Fall was du meinst. Also wie gesagt: „Freunde sind natürlich auch wichtig und hast du ja auch schon angeschnitten, die sollte man ja auch nicht vergessen“. Also, ne, man sollte ja trotzdem noch irgendwo, auch wenn man in 'ner Beziehung hat el hat aber auch wenn man in einer Beziehung ist, trotzdem noch 'n Sozialleben haben, ne? Das eine schließt das andere natürlich nicht aus. Hm, würdest du denn sagen, dass so die die Corona-Pandemie und dann auch das, äh, Homeoffice irgendwie deine Sicht auf reale Treffen verändert hat?
Ja, also ich finde, Coronapandemie war immer ein sehr schwieriges Thema, weil, ähm, durch Lockdown und alles war man ja sehr abgeschottet und so, vom sozialen Leben im Generellen. Und wenn man das nur so auch so die Statistik a äh, Statistik anguckt, sehr viele Leute haben ja zum Beispiel in der Corona-Zeit sich, äh, einen Rechner, also PC zugelegt und ich glaube, seit der Coronapandemie sind da ja si sind gibt's auch natürlich viele, die da irgendwo auch befangen drinnen sind, ja? Also, die halt ihr Leben jetzt quasi in diesem virtuellen Leben leben und das auch völlig akzeptiert haben, weil die- keine Ahnung- das schon einmal durchgemacht haben, dass halt Lockdown und so war. Und vielleicht haben die's halt schon in der inneren Ruhe in irgendeiner Weise akzeptiert. Ich für meinen Teil sage jedoch, dass es mich schon irgendwo auch ziemlich gestört hat, vielleicht zu diesem Zeitpunkt nicht Okay. Zu dem Zeitpunkt habe ich es natürlich sehr genossen, weil ich musste dann nicht zur Schule gehen, und so was. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenken würde, würde es mich schon sehr stören. We wenn man mal darüber so bisschen klarer nachdenkt Ey, man durfte n damals nicht mal so irgendwie zu 4 chillen oder so, ne?
Mhm. Mhm. Ja, ja das stimmt. Wie war das denn für dich als Lockdown war? Und Lockdown war dann wieder vorbei und man durfte wieder raus und so weiter und so fort? Und, ähm, ja, man musste nicht mehr die ganze Zeit zu Hause bleiben. Man hat sich ja dann schon so ein bisschen dran gewöhnt, und war das für dich dann dann schwierig, äh, quasi dich wieder davon so 'n bisschen loszureißen und wieder rauszugehen?
Auf jeden Fall. Also, ähm ja, so wie's ist. Anfangs war's dann so: „Wie, okay, alles vorbei? Wie, ich muss wieder zur Schule? Wie dies, das, alles ist geregelt und so?“ Aber, im Nachhinein, ne Also, Corona gibt's ja bis heute und es wa also, anfangs ist ja so was, wenn zum Beispiel irgend 'ne Krankheit ausbricht oder so, dann ist es natürlich anfangs was Besonderes und Leute machen sehr viel Panik und so. Aber irgendwann leben wir halt mit dieser Krankheit und hoffen halt natürlich einfach sich nicht damit anzustecken. Auch damals, als zum Beispiel, keine Ahnung, Leute mit Hepatitis oder so, ähm, kamen und so, haben wir uns natürlich auch Sorgen gemacht, auch Lockdown oder sonst was. Aber, wir haben trotzdem jeden Tag weitergelebt und stattdessen auch einmal 'ne Impfung dagegen gebaut. Weil das Leben muss natürlich weitergehen. Aber ich zu meinem Punkt dachte halt da: „Ey scheiße, ich werde jetzt kein richtiges Leben mehr haben, und ich werde jeden jedes Mal mit Corona und so zu tun haben müssen in meinem Leben.“ Also ich dachte wirklich, es wird richtig schwer, ähm
Mhm. Ja. Ja.
aber schlussendlich, ne, wenn man erwachsener wird und realisiert: „Ey, manchmal muss man einfach weiterleben, auch wenn's halt etwas gibt, was einen stört.“ Sei es Krankheiten oder keine Ahnung, eventuell auch sein Arbeitskollege.
Auf jeden Fall. Würdest du denn sagen, dass das auch so so 'n mentaler Switch für dich war, als du so quasi mehr oder weniger eingesperrt warst und dann wieder so 'n bisschen, ja, freier sein konntest?
Ähm ja, auf jeden Fall, also aber ehrlich gesagt, wie bereits erwähnt, habe ich's eigentlich schon sehr gemocht und habe mich schon sehr früh damit abgewunden abgefunden. Aber als es dann hieß. „Ja, okay, komm mal wieder raus“ und so, das war natürlich schon 'n bisschen schockierend.
Ja. Ja, das glaube ich dir. Ja, okay, also, da konnte ich also auf jeden Fall mega viel von dir lernen und, äh, hab viel aus diesem aus diesem Gespräch mit mitnehmen können. Vielen, vielen Dank.
Ey, gar kein Problem, wenn du noch mal irgendwas brauchst, ne? Dann, na ja, meld dich einfach bei mir. <chuckles>